يا ترى، يعني إيه الأكل اللي تفتكّره كده وهو أكل يعني يُعتبر أكل عادي، تقليدي، قديم آآ ومرتبط عندك بذكريات معيّنة؟
امم. ياه! ده في بُصّي أكلات كده أوّل ما باشوفها أنا أنا في أكلات باعرف أعملها فباعملها مخصوص، واقعد كده بعد ما أغرف، أقسِّم الاطباق زي ما كانت بتتقسم أيام وإحنا صغيّرين.
امم. يا خَبر! امم.
وصدقيني باقعد ساعات بانسى الأكل بيبرد من إن أنا باقعد مُبتسم كده وعمّال فاكر آآ الذكريات بتاعتها. لها ذكريات ما تتنسيش بجد، حاجات ما تتنسيش خالص. يعني مثلًا، عايز أقول لِك الملوخية والرز حاجة سهلة أوي إن أنا اعملها هي والفراخ.
يا سل امم. احكِ لي طيّب. احكِ لي بقى. امم. جميل.
عايز أقول لِك باحاول أقلد والدتي في كل حاجة وهي بتعملها، أنا كنت باشوفها وهي واقفة في المطبخ.
امم.
فالحاجة بس الوحيدة اللي أنا مش قادر أعملها إن أنا أخرّط الملوخية، أنا باجيب الملوخية جاهزة. <laughs>
<giggles>
آه، دي كانت شُغّلتي وأنا صغيّر. كانت تخلّيني آآ اللي هي إيه، آآ، جدعنة منها تسيبني لأ ما باساعدهاش ده أنا باحاول وهي ما ما بتحا فأنا تقول لي "طَب خلاص خرّط الملوخية."
بتساعدها. آه. يا سلام! إمم.
كنت أحب أقعد أخرّط الملوخية، وأحب أساعدها بس هي ما كانتش بتحاول تخلّيني أخُش المطبخ معاها. بس عايز أقول لِك الملوخية دي باقعد أضحك على المَخَرطَة، ولمّا سنِّنَاها بقت سهلة إزاي، وبعد كده بقيت أخرّط الملوخية على خش على إزاز فبقت أحسن.
إمم، هي بتفضّل ل مع نفسها. إمم. <laughs> يا خبر!
آآ آه ب بت بت بتفتكري ذكريات مش ممكن، عارفة بتخُشي في أعماق أعماق الذكريات. أنا في أكلات بقى ما باعرفش أعملها عايز أقول لِك دي لما بانزل مثلًا ب بازور أختي أو كده وهي بتعملها، ياه! طعامتها مش في الأكل، طعامتها في الذكرى بتاعتها. يعني ال اللي هي ال عارفة اللي هي إيه ال آمم، أنا مش عارف اسمها الكفتة اللي هي بتتعمل بالرز واللحمة وبعد كده بتتقلي وبعد كده تتحط في الدمعة، دي اسمها إيه؟ أنا مش فاكر.
الله. للدرجة دي؟! هي كفتة الرز.
كفتة الرز، دي أنا عايز أقول لِك ال أنا ما باعرَفش أعملها.
آه. إمم.
بس لمّا آآ بانزِل و وأختي بتعملها، ونقعد ناكل مع بعض وأقعد أفكّرها إن إحنا كُنّا
تفتكر إيه ساعتها بقى، وبتحس بإيه؟
إحنا كنّا بنخَطّف الكفتة قبل ما تتحط في الدِّمعَة.
<laughs>
كان طعمها رَوْعة.
آه.
و و وأختي اللي هي إيه، الأكبر مني اللي هي الغلبانة، اللي هي إيه. تخلّيني أسرق عشان هي لمّا تسرق يبان إن أنا اللي سرقت، مش هي اللي سرقِت. واقعد أفكّرها بالكلام ده.
<laughs> آه. ويا بتفتكر يعني آآ، مثلًا والدتك كان بيبقى رد فعلها إيه؟ بتعمل إيه؟ كُلّ ده ب ل لسه فاكرُه، كُلّ ده مأثّر فيك؟
لأ ذكريات بجد. لأ، صحيح كانت كانت بتضايق. "استنّوا خلّوني أعمل الأكل" فأنا عايز أقول لِك الكفتة بالنسبة لها بعد ما أنا ابتديت وعيت كده وكِبرت، الكفتة بالنسبة لها بتعمل الكمية مُ مضاعفة.
آه.
والكمية مضاعفة عشان اللي هيتسرق
ياه!
فيبقى الباقي تعمل بيه ال ال اللي هو تحُطُّه في الصلصة.
إمم. يا سلام! آه. طَب يا ترى ال ال الذكريات الحلوة دي لما بتقعد تفتكرها و وتخلّيك آآ يعني أنت بتقول بتندمج لدرجة إنك ممكن ما تاكلش أو بتقعد تشوف الأكل كده يبرد، عشان أنت سرحان في الذكريات، ده بيخلّيك بقية يومك حاسس إزاي؟ يعني بتبقى مبسوط، بتبقى زعلان، بت بت بتستقبل الذكرى إزاي؟
إمم ف آه. بالضبط. امم. بُصّي هو عشان أبقى صريح معاكِ، هو بيبقى في شيء من الفرحة والألم، تمام؟ بس في الآخر، في الآخر صدقيني الذكريات أنا ما أعرفش أنا بالنسبة لي من الناس إن حتى لو الذكريات دي بتخلّي في ألم، آآ، أنا بابقى مبسوط في الوق في اللحظة اللي أنا بافتكر فيها، بانسى كده يعني أنا من الناس اللي أقدر كده أخُش في الموقف.
آه. إمم. للدرجة دي؟! إمم.
يعني أرجع وأنا صغير شايفني باجري، شايفني باخطف البتاعة، شايفني آآ أمي مثلًا بتفصص لي الفراخ عشان أنا آكل، فشايف الحاجات دي.
آه. آه، يعني مش مجرّد ذكرى بتفتكرها، ده أنت بتعيش فيها تاني.
مش أنا باعيشها. صحيح، باحس بألم بعد ما بافُوق. بس بج مش عارف يعني أنا ما سألتش في الموضوع دوّة بس أنا ح بالنسبة لي أنا، أنا شايف إن الموضوع دوّة صِحّي.
امم.
يعني كويس لل ليَّ آمم. بيطلّعني من ال آآ، كلّنا بيبقى عندنا مشاكل، فباحس إن أنا المشاكل باطلّع منها شوية في ال ال س الدقايق الصغيّرة اللي أنا آآ، باغيب فيها دي وب بارجَع لوَرا.
امم، امم. آآ يعني الذكرى آآ، الذكريات مُهمّة أوي للبني آدم، و وممكن تخلّيه آآ، استرجاعها تخلّيه يعيش ولو ثواني حتى، بس يعيش م حتى لو فيها حاجات زي ما أنت قُلت بت أكيد ما فيش ذكرى بالذات لل لل للع لل ع يعني لل للع للعيلة واللمّة أو الأم بالذات آآ
آه. فعلًا، فعلًا. بالضبط. آه ده دي اللمّة اللي أنتِ قُلتيها دي حاجة تانية خالص. آه.
حاجة تانية دي، دي لازم بتغيّر في الmood أو بتخلّي الواحد يعيش كويس. طَب أنت يا ترى آآ يعني في حاجات غير ال الأكل رابطها بذكريات برضه معيّنة أو بتفتكرها أو بتعيش معاها؟
إمم. بالضبط. إمم. أكيد. بس عايز أقول لِك آآ لسببٍ ما، يعني بُصّي الريحة، الأغاني، بس الأكل ليه ط عارفة اللي هو ليه طَعم، وليه طَعم تاني برضه يعني، آه يعني بت ب بُصّي، أصل دايمًا آمم ويمكن كمان الخلفيّة بتاعتنا، دايمًا العزومات أو المقابلات بيبقى فيها أكْل، المصايب بيبقى فيها أكْل، في كل حاجة بيبقى فيها أكْل.
إمم. إمم. إمم. حاجة غريبة، آه. آه، المناسبات كلّها مربوطة بالأكل.
يعني حتى لو في موسيقى بنسمَعها، ب لعبة بنلعبها، بنأزأز برضه في أكْل.
<laughs> أيوه، أيوه، أيوه.
ف بيبقى الموضوع يعني أنا م يعني مثلًا هاحكي لِك آمم، أنا أنا فاكر مثلًا آآ أنا كنت أحب المحشي، أنا آآ والدي ووالدتي كانوا بيشتغلوا، فأكتر حد قعَد معايا وأنا صغير آآ كانت خالتي لأن هي ما كانش عندها ولاد.
إمم. إمم.
فخالتي مثلًا بتعمل المحشي هي وماما، ماما بتعمل المحشي اللي هو اللي أنا باحبّه وخالتي تعمل المحشي اللي إخواتي التانيين بيحبّوه، هُم بيحبّوا الصغيّر أوي الرفيّع أوي.
<laughs> آه.
أنا أحبّه التخين اللي يبقى مَهْري. فكانت تعمل حَلّتين مُختلفين عشان تريّحنا.
يا سلام!
و صدّقيني والمكرونة بالبشاميل. أنا أحب المكرونة بالبشاميل تبقى Juicy أو اللي هي إيه الكريمة فيها صايصة شويّة. إخواتي يحبوها قِطع.
آه، آه فهمتك. ياه! كل الحاجات دي أنت فاكرها؟ إمم.
آآ مثلًا أنا ووالدتي آه أنا مثلًا أنا ووالدتي ما بنحبش الملح زيادة. والدي وإخواتي يحبّوا الملح كتير، وما يحبّوش إن هُم يضيفوا ملح، يقول لِك لأ ي ي ي يتسبّك مع الطبيخ.
إمم. آه، آه. مش يطلع كده و ولو عاز نزوّد. لأ. <laughs>
كانت بتوصّل إن هي ويزودوا ملح آه. فكانت تِعمل حَلّتين مختلفين.
يا خبر!
آه لأ بصراحة لمّا بافتكر آآ الحاجات دي بُصّي يعني والّا يا سلام بقى في الأعياد لمّا كُنّا بنعمل مثلًا بسكوت وكعك!
آه. لسه كنت هاقول لك يعني، آآ ذكرى الأعياد بقى، ما هو الأعياد برضه في مصر دايمًا مربوطة بالأكل. يا ترى دي لمّا بييجي بقى عيد و و و أو مناسبة كده زي رمضان أو الحاجات دي يا ترى آآ بتقعد تفتكر ذكرياتك إزاي فيها؟
أنا لازم أمِدّ إيدي. آه. تمام. إمم. بُصّي أنا فاكر لمّا آآ كان كنا يعني و تقريبًا في ابتدائي كده، الوقت ده كان ساعتها لمّا بييجي الناس تعمل مثلًا بسكوت وكعك وحاجات زي كده، بيتجمّعوا ال كذا عيلة في العمارة.
آه. الله إمم.
فكُنا بنشيل الصواني بنروح الفرن نجيب الصواني الكبيرة ونسوي الحاجة في الفرن.
الله جميل كل ده أنت فاكره؟
آه آه، فأنا فاكر وأنا شايلها على دماغي آه ورايح الفرن آه، لأ بعد كده بقينا كل عيلة بتعمل في البوتاجاز عادي في ال بس باقول لِك جات فترة كده كنا بنعملها بالمنظر ده.
<laughs> آه و وكنت آه، يعني معنى كده إن الذكريات بتتغير؟
فليها ذكريات اللّمّة و آه طبعًا آه آه، و يعني عايز أقول لِك كل حاجة بتتغير يعني إيه يعني ب بالعكس أنا بالنسبة لي لمّا باقعد أفتكر الذكريات، ما أعرفش يعني أنا بابقى حاسس إن مستحيل تتعوّض يعني أي حاجة من الذكريات اللي أنا باحكّي معاكِ فيها دي أو اللي أنا بافتكرها دي مستحيل تتعوض.
إمم. يا ترى ب بتحكيها لحد من أسرتك أو بتحاول توصّلها أو بتحاول تحكيها أنت مع نفسك، آآ في مناسبة عيد بتفتكر كنت بتعملوا إيه أو كده بت بتعيشها إزاي عشان تعيشها تاني، حتى لو في جزء صغيّر؟
يعني إمم. آه، طبعًا. <laughs> م ما باقول لِك يعني بالنسبة مثلًا لموضوع الكفتة دي لمّا أختي تعملها أقول لها: "فاكرة لمّا كنتِ بتسرقي وتلبّسيني أنا في الموضوع؟" فأنا لسه لمّا يعني لمّا بازور أختي بتعمل لي الأكل اللي أنا ما ب أنا ما باعرفش مثلًا أعمل كفتة ال الرز دي.
<chuckles> آه.
ما ما ليش فيها فهي بتعمل ب باطلب أنا منها باقول لها مثلًا محشي، أنا ما عنديش خُلْق إن أنا ألف محشي. أحب المحشي الورق العنب، بتلف لي المحشي. ف فعايز أقول لِك المواضيع دي آآ لمّا بنقعد نفتكر وبالذات بقى لمّا يبقى حد معايا. أنا كل دنيتي الذكريات، يعني يعني مثلًا آمم ليّا شِلّة، الشلّة دي كنا قريبين أوي لبعض. لمّا بانزل آآ، أنا اللي باجمعهُم يعني هُم ما يتقابلوش غير لمّا أنا بانزل، يعني بيتقابلوا تقريبًا مرّة في السّنة.
امم. ياه! آه. ياه!
نُقعد نفتكر، "فاكر في عيد ميلاد فلان الفلاني، لمّا أنت جيت تقرّب تطفي الشمع وأنا دُست على دماغك ودخلتَك في التورتة؟" عارفة اللي هو بنقعد نضحك. مش ممكن، مواقف وطرائف بس الغريبة إن بيبقى في أغاني، بيبقى في ريحة، لكن برضه في أكل. الأكل ده، امم، تقريبًا آآ، آآ
<laughs> ياه! آه. إمم، إمم. أساسي، أساسي. هو ال الثقافة بتاعة المُجتمع نفسها مبنية على الاحتفال بالأكل، يعني ما فيش احتفال يعدّي
اس عارفة آه. أنا بيتهيأ لي ثقافتنا ولمجتمعنا آه، ثقافته إن هو الأكل.
آه، آه.
الأكل ده حاجة مُهمة جدًا يعني. ف
يعني حتى الضيافة مش مجرّد ضيف يستقبله أو ده لازم أكل، يعني مش
آه، ده أ أنا عايز أقول لِك الضيافه دي، أنتِ عم يعني بُصّي مستحيل، لو أنا واقع من الجوع أو عايز أشرب شاي أو عايز أشرب مَيّة أو، أو، أو، أو أروح عند حد مهما كان قريب ليّا، ويقول لي مثلًا: "تَشرب إيه؟" أقول له: "لأ، شكرًا." لازم أقول له: "لا شكرًا."
إمم.
ودي كانت مُصيبة لمّا أنا هاجرت. مُصيبة بالنسبة لي في الأوّل، تعبت أوي.
ليه بقى؟ امم، آه يعني آه، أنت امم.
يعني مثلًا هاحكي لِك على موقف، أنا رايح عند واحد أنا عارفه، وعنده شغل يعني عنده business بتاعه.
آه.
فعنده القهوة، القهوة مش مكلّفاه حاجة. القهوة جاهزة وموجودة في الشفشق بتاعها، يعني أنا هاصُب القهوة فبيقول لي: "عايز تشرب قهوة؟" أقول له: "ربنا يخلّيك، شكرًا." "طيب." إيه طيب؟! أنت مش هتمسِك فيَّ والّا إيه؟ يعني أنا في نِفسي كده، اللي هو أنت مش مش هتقول لي لأ، لازم تشرَب حاجة، طََب أجيب لك كذا أقول لك فأنا أقوم قايل لك طََب خلاص، خلاص أنا هاخُد قهوة ماشي.
يا خبر!
آآ، آه، فاللي هو لأ.
أنت متعوّد ال على ال الوضع لأ تشرب، لأ والله لتدوق.
م متعوّدين إن ثقافتنا بتقول إن ال ما ينفَعش إن أنا أقول أطلُب أو ال لأ و وبرضه ثقافتنا ما ينفَعش إن أنتِ تقولي لي لأ فأنا أسكُت.
إمم. آه، آه.
لأ، أنا أقول لِك تشرَبي شاي، لأ، لازم تشرَبي حاجة، أ ما مش ممكن ما ين ما ينفع و وكده، ولو زنّقِت خالص باجيب لِك الكوباية تاخدي شفطه وترميها ما فيش مشكلة.
إمم، إمم. يعني معنى كده أنت أنت، أ أنت كده مسافر وبرّه هاجرت آآ شُفت بقى ثقافات مختلِفة ووضع تاني أو كلام تاني. آآ يا ترى، آه، بتحس بإيه بقى لمّا تفتكر الذكريات دي في مجتمَع غريب عنك نهائي ومش زي اللي أنت اتعوّدت عليه أو اتربّيت عليه؟ تشتاق للحاجة القديمة؟ إمم.
آه. بس عايزة الصراحة؟ آه اتفضلي، sorry أنا أسف. بُصّي، في حاجة آه م مشتاق لحاجات كتير، بس بالنسبة لموضوع العزومة بصراحة أنا بعد ما شُفتها <tsk> أنا حاسس إن هي آآ أفضَل بصراحة، يعني أنا دلوقتي لمّا بانزِل مصر والاقي الناس ضاغطين عليَّ وأنا فعلًا واكِل وأنا فعلًا مش قادر وأنا فعلًا بازهَق، اتعوّدت لأ، هن هنا ال الموضوع ما فيهوش أي مشاكل، بدام ما أنا عرَضت عليه، يعني مثلًا أنا عرَضت عليكِ شاي أو أكْل ده معناه إن أنا ما عنديش مشاكل، فالمفروض إن أنتِ آه والّا لأ؟
آه. إمم. إمم. آه، آه، آه، آه.
فدي أنا عاجباني، يعني م يعني ش بس بس برضه ليها لذاذتها عندنا، لكن بقى إحنا عندنا التواصُل، الترابُط آآ كان مختلِف بس للأسف برضه لمّا نزِلت فوجئت إن هنا زي هناك دلوقتي، هناك برضه، آه الناس قاعدين على الموبايل، قاعدين على السُّفرة مع بعض وما بيتكلّموش مش زي زمان إحنا، أنا عايز أقول لِك لا، لا، لا، لا ده أ بُصّي إحنا active جدًا يعني، يعني أنا إخواتي في فرْق في السِّن ما بيننا، لأ كل واحد وإحنا بناكل، عارفة اللي هو إيه، يا إمّا بن بنغيظ في بعض يا إمّا بنتكلّم بعض، لكن في الآخِر في مَحبّة وفي ترابُط وبنسأل على بعض.
إمم. الدنيا اتغيّرِت يعني. إمم. إمم. ده جو أُسري ضِحك ده، ما بيبقاش، آه، آه جميل، آه.
آه، آه، آه. أنا أنا عايز أقول لِك أنا مثلًا آآ خبطت رجلي فطالع أزُوك على السلّم من أول دور لغاية شقّتنا الناس كلّها بتتطمن عليَّ، كانت البيبان كلّها مفتوحة.
آه عك <chuckles>
ريحة الأكل دي في العمارة ما شمّيتهاش تاني خالص، إحنا ساعة الغدا العمارة كلّها تشمّي روايح الأكل، تعرَفي ط ف طبعًا مش في كل حاجة بس أغلب الحاجات تعرَفي هُم طابخين إيه.
ياه! إمم. الناس اتغيّرت قصدك دلوقتي؟
آه، ما أعرَفش يعني هل ما بيطبخُوش وقاعدين بياكلوا من برّا؟ ما البيبان مقفولة آآ لأ في اختلافات كتير.
<giggles> آه ممكن، ما تعرَفش، في حاجة غلط حصلِت، آه، الزمن إتغيّر، ما تعرَفش الناس اختلفِت، يعني آآ هو الموضوع جميل أوي صراحة و وأنت عرَضتُه بشكل حلو، الذكريات جميلة ومن غير ذكريات البني آدم يعني ممكن بيتهيّأ لي ما يعرَفش يعيش <chuckles> ف أنا مبسوطة جدًا بالكلام معاك وأتمنى نكمّل كلامنا مرّة تانية، أشكرَك جدًا.
بالضبط، آه. ما بيتهيّأ لي، تمام. اهم. أكيد، أنا معاكِ فعلًا. وأنا كمان انبسطت بالكلام معاكِ وإن شاء الله نتكلّم قريّب، شكرًا.
إن شاء الله، شكرًا.